Nah, bener tuh, biasanya kita meng
Beda, tuh, kalau misalkan Kak, beda, tuh, kalau misalkan dia kayak tertekan atau kita kayak mengin intimidasi ya, kan, "Awas lu, ya, awas lu, ya, kalau misalkan lu macem-macem di tempat ini saya bakal apa-apain loh." Iya, itu itu pa pasti dia terintimidasi, kan, dan dia m bakalan menjauh, dia menutup diri, itu pasti beda responnya, kan. Nah kayak gitu nah, makanya saya selalu santai, sih.
Mhm. Heeh, wah. <laughs> Heeh heeh. Oke, berarti e heeh, berarti orang-orang yang terlihat e mungkin dia lagi tegang gitu, ya, lagi pusing itu sebaiknya dihindari dulu, ya, Kak, untuk diajak ngobrol dengan yang kayak tadi, tuh, yang santai gitu, ya, dari awal. Nah ad heeh. Oh, jangan menjauh, tetep tetep ini, ya, tetap menyapa, ya. Tetap menyapa namun dengan cara yang berbeda atau gimana?
Iya dihindari, tapi jangan menjauh dari situ. Kalau misalkan dia datang terus kita lihat dia Iya, jak minimum iya, dengan cara yang berbeda. Masa misalnya kita duduk, lagi duduk, kan, di bawah, terus ada, tuh, teman datang mungkin mukanya sedih pusing gitu, terus dia pas duduk kita menjauh itu pasti, wah, kok, dia menjauh lagi kayak gitu, kan, pastinya tambah sedih, kan. Iya tersinggung, tuh, orangnya pasti.
Mhm. Oh, enggak tersinggung, ya. <laughs> Iya sih bener, oke. Terus ada lagi nggak Kak, mungkin orang-orang yang perlu kita hati-hati, nih, ketika mau ngajak dia kenalan gitu yang seperti apa lagi?
Mungkin orang yang kayak apa ya ekspresi wajahnya itu kayak pengen marah terus, ya, kan? <laughs> Ada, kan? Iya, kayak kelihatan galak, kan? Tapi jangan salah Kak, ada, tuh, yang ada, tuh, yang kelihatan galak di awal ternyata orangnya baik banget, ada kayak gitu.
Oh, <laughs> yang keliatan galak? <laughs> Oh, iya, sih. Heeh heeh. Bener, ternyata e heeh, hatinya lembut seperti Hello Kitty ya. <laughs>
Hatinya lembut, selembut kapas iya, kan. Eee, makanya iya, makanya jangan langsung menghakimi orang dari pandangan pertama, kan. Wih apa, ya, nah kita lihat dulu, tuh, eee, kira-kira pertemuan pertama, kedua, ketiga. Nah kalau misalkan memang nggak ada perubahan dari pertemuan-pertemuan itu memang dia orangnya galak, wah itu, tuh, itu, tuh, yang bisa kita tandai wah ini <tsk> cara menghadapinya biasanya mungkin harus irit-irit ya, kan. <laughs> Sedikit-sedikit aja, penting-penting aja.
<laughs> Oke, iya bener banget, sih, itu setuju banget. Bener. Mhm. Oh, oke. Nah na eee, nah tadi Kakak juga sempet bahas yang, eee, ketika dia kita ngajakin ngobrol kita bisa dapat ilmu loh dari dia gitu entah apapun gitu nah biasanya, kata awalannya itu apa, tuh, Kak, biar dapet ilmu dari dia?